يعني أنت الواضح من كلامَك آه، الواضح من كلامَك إن أنت حريص على التمرين عشان كده بتنام بدري، آه، فهمتَك كده، فهمتَك، تمام.
ما لو مش نايم كويس طبعًا، ما أنا لو ما أنا لو ما أنا لو نمت متأخر هاصحي الشغل متأخر، طَب لمّا أصحى متأخر للشغل هاعمل شغلي آه، ممكن الكفائة تقل بس هاعمله، هارجع من الشغل مش هيبقى فيا دماغ أروح الgym.
فهمتك، فهمتك.
فاهمني، لا ننام بقى ننام بقى ال4 5 ساعات دول نعوّض اللي هو نskip ال التمرين النهاردة وبُكرة بقى أو بعده ويوم يجيب التاني يجيب التالت، تلاقي نظامَك كُلّه باظ، النومة باظت يعني ساعة واحدة أخرّتها نومة بوظت ضيعت عليك كل حاجة الشغل مش هيتأثر، لأن ده شغل ناس وحياتَك ما أنت هتضطر مثلًا تدّي لأهل بيتَك أو لأولادَك أو، أو، أو، لأبوك أو أمَّك في البيت هتدّيهم برضه هتبقى معاهم هتيجي علي إيه بقى أسهل حاجة على الواحد إنه ييجي على نفسه.
فاهمَك. إمم. فعلًا، طَب طَب حقيقي طَب يعني بما إنَّك أنت حريص أوي على موضوع التمرين وإن أنت تنام بدري والكلام ده، هل أنت مثلًا قبل كده راحت عليك نومة مثلًا وأنت صاحب وأنت صابح الصُبح كده؟
ما فيش تمرين. إمم. يوه! كتير، كتير، كتير، كتير، راحت عليّا نومة كتير، آه طبعًا.
ياه! طَب وعملت إيه بقى؟ وعملت إيه؟
إيه باح باحاول ما أقفلش نفسي، يعني باحاول إن أنا أستجيب اللي هو إيه خلاص عادي يعني ايه المشكلة ما كُلّه ب كُلّه بيروح عليه نومة، عادي من الإجهاد، مثلًا باحفزها اللي هو إيه يعني ده واضح إن التمرينة امبارح كانت جامدة الواحد نام بقى نومة جامدة عوضت ال عوضت التمرينة دي فاهم.
يعني أنت مش من النوع اللي هو بيجلد ذاته والكلام دوّة، و ويضايق والحاجات دي.
فعشان لا، لا، لا، لا، لا، لا، ج أص أص أصل هاقول لَك علي حاجة ماشي بمبدأ اللي هو اللي حصل حصل، عالجه بقى.